Không có hay hay là Êm đềm như nhạc hồi xưa mà họ nghe, giống như là nhạc vàng hay là nhạc Bolero.
À.
Nhưng mà chỉ là đa số thôi.
À, chỉ là đa số thôi, chứ vẫn còn những người khá là ủng hộ những cái dòng nhạc trẻ như vậy, đúng hông? Nhạc, a, Rap hay nhà là nhạc ch ch chế chẳng hạn, đúng hông? Vậy là á, người lớn cũng hông có đánh đồng quá nhiều thể loại nhạc ha, theo bạn như vậy, mình hiểu vậy đúng hông ta?
Đúng rồi đó.
À, rồi vậy do môi trường sống nè, rồi cũng là do thay đổi hoàn cảnh, rồi thay đổi những giai đoạn trong đời nè. Rồi, à, nó cũng có chút định kiến, nhưng mà theo bạn là hổng nhiều. Rồi, vậy thì á bạn thấy, à, làm sao để mà có thể dùng cái âm nhạc đó bạn, như là một cái công cụ để mà tự hiểu bản thân hơn? Ví dụ như là hiểu được tâm trạng của ngày hôm nay của mình ra làm sao, hay là hiểu được cái sở thích của mình. Cũng có thể là có vài người đó, họ sẽ tìm được bản thân mình thông qua cái thể loại nhạc họ nghe đó, thì bạn thấy, à, có thể được hông? Và nếu có á, thì làm cách nào đây?
Mình nghĩ là có, tại vì bản thân mình cũng đã nghe các loại nghe các thể loại nhạc khác nhau, và mình cũng đã định hình được tính cách cá nhân của riêng mình từ các thể loại nhạc, thông qua các thể loại nhạc luôn. Giống như là Pop, Indie Rock hay là Rap thì bạn có thể biết một người có thể hình thành được cái playlist, ờ, âm nhạc riêng của họ, và từ cái thể loại nhạc đó thì họ đã định hình được tính cách riêng và cái cá tính của họ luôn.
À, hay quá ha, vậy là bạn đã tìm được bản thân mình có thể là dựa vào âm nhạc rồi, đúng hông? Vậy với một người đã có kinh nghiệm á tìm được bản thân sau cái, a, sau cái gọi là gu âm nhạc của bạn đó, ví dụ như là mình nghĩ là bạn nếu mà đang trong một khoảng thời gian khó khăn á, thì bạn sẽ có thể bị thu hút bởi những cái bài hát buồn nè, bài hát trầm lắng nè, đúng hông? Đó, bạn bởi vì bạn mong muốn á là có thể là những cái bài hát đó nó nói thay tiếng lòng của bạn, rồi bạn cũng nhận biết được á là môi trường sống có thể thay đổi gu âm nhạc như vậy. Vậy thì bạn có cái lời khuyên nào cho những cái người mà chưa tự khám phá được bản thân ra là sao, ừm, sau khi nghe nhạc có thể tự khám phá để tìm được chính mình hông?
Theo mình nghĩ thì lời khuyên chân thành nhất có thể là, ờ, hãy cứ thử đi, tại vì có rất nhiều thể loại nhạc khác nhau luôn, mà từng thể loại nhạc thì có thể sẽ nói lên tất cả các tâm trạng hoặc là các suy nghĩ mà nghe không thể nói thành lời được. Thì từ đó, mình có thể biết được bản thân mình muốn gì và, ờm, cái câu chuyện mà của một cái bài nhạc hoặc là một nghệ sĩ nói lên thì họ có thể

Dùng âm nhạc để mà nói lên tiếng lòng của mình và mình có thể thử tất cả, bằng cách nghe nhạc, chỉ đơn giản vậy thôi.
À, đơn giản vậy thôi, là mỗi người á, có thể là thử nghe tất cả các thể loại nhạc để tìm ra coi cái nào mình thích, đúng hông? Nhưng mà bạn có cái bài tập nhỏ, hay là một cái cách ứng dụng nào nhỏ nhỏ mà, ừm, trực tiếp luôn hông, chi tiết hơn để mà chỉ mọi người làm sao để mà có thể, a, thử nè? Có những nhiều người đó bạn, họ ngại nghe nhiều cái thể loại nhạc như vậy vì họ sợ là, à, nghe nhiều quá cái mình bị mông lung.
Thì nếu mà nếu mà họ muốn tìm hiểu về các loại nhạc khác nhau thì mình có thể lên các playlist trên các app, ứng dụng trên mạng giống như là YouTube hay là Spotify để mà kiếm một cái playlist hẳn luôn. Nó sẽ chuyên về cái dòng nhạc đó giống như nếu bạn, ờ là một người mới muốn nghe về các, ờ, dòng nhạc Hip-hop thì bạn chỉ cần bấm lên thanh tìm kiếm là, ờ, thể loại Hip-hop. Mà mình có thể loại Hip-hop là rất là nhiều ở các quốc gia khác nhau giống như là ở Việt Nam, Mỹ, hoặc là, A A Anh. Thì bạn có thể bấm một playlist và có thể nghe ừm, có thể là nghe trong lúc làm việc, hoặc là trong lúc giờ nghỉ lao nghỉ giải lao cho một ngày thôi.
À. À, vậy là bạn gợi ý cho mọi người á, là lên mạng tìm kiếm những cái ứng dụng nghe nhạc như bạn vừa nói là Spotify, đúng hông? Rồi mình sẽ tìm kiếm cái thể loại nào mình muốn nghe thử nè, mình muốn trải nghiệm thử nè, sau đó, a, nó sẽ hiện lên tất cả những cái bài hát có cùng thể loại đó để mình trải nghiệm. Vậy thì ngoài cái ứng dụng Spotify đó đó bạn, bạn còn biết cái ứng dụng nào nữa hông?
Mình thấy đa số các bạn trẻ bây giờ sẽ dùng Spotify, ờ, Apple Music và